Wah wah, tapi aku penasaran nih, Kakak, kan tadi bilang, eee, pas waktu masa anak-anak bisa enggak sih detailin tuh, Kakak, waktu itu emang kegiatannya sebagai anak-anak ngapain aja sih? Seperti kayak waktu kumpul saudara itu momen-momennya apa aja seperti kah, hari Raya atau lagi weekend bagaimana tuh?
Mhm. Mhm. Mhm, mmm, mhm. Paling kalau misalnya kumpul tuh kan banyak yang iseng ya kadang kan sepupu aku tuh ada yang cowok ada yang cewek. Nah, kadang sepupu aku yang cowok tuh iseng gitu suka ngusilin ya kan terus kayak suka ngejailin, gelitik-gelitik, kayak gitu tuh terus akhirnya kayak sampai bukan ke aku sih ke sepupuku yang lain sampai pipis-pipis gitu dia, sampai ngompol gara-gara digelitikin, terus kadang kita juga kayak main sepeda, lomba-lomba main sepeda terus tiba-tiba ada yang masuk got udah ketawa bareng-bareng jadi kayak kalo di inget-inget itu kayak lucu gitu loh, Kak.
<laughs> Loh. Oh. Wow. Wah wah, lucu banget ya tapi ini, kalau misalkan lagi di kumpul keluarga, biasanya nih siapa yang paling cepat berubah dari serius jadi kocak saat kumpul keluarga tuh? Misalkan kamu dengan kakak ku kamu kah atau siapa?
Mhm. Mhm. Aku kebetulan anak satu-satunya jadi ga punya kakak, gak punya adik. Nah, jadi aku sering main sama sepupu aku sih meskipun gak Lebaran pun aku suka main ke, rumah sepupu aku gitu, terus habis itu, eee, kalau yang berubah itu kayaknya jarang ya jadi memang, yang tipenya flat ya, flat aja yang tipenya lucu dan ngebanyol-ngebanyol gitu sih, Kak, kalau di aku.
Oh, baik baik, tapi berarti, eee, sama-sama akur aja gitu ya? Nah.
Berantem sih gak selalu akur, <chuckles> lebih kayak usil-usilan gitu.
<laughs> Tapi dari berantem itu usil-usilan, ah, baik baik baik. Nah, kalau misalkan nih, Kakak, itu apa sih kegiatannya yang selalu bikin kalian itu berisik bareng, kayak mungkin apakah nyanyi-nyanyi sampai akhirnya bibi nyadar gitu?
Mhm. Mmm, <tsk> oh kalau kita tuh kan suka karena cerita horor ya. Nah, mulai itu keisengan-keisengan tem sepupu-sepupu cowok aku terus kayak jadi dibilang gitu kan misalnya mulai cerita nih, gini gini gini dar gitu semua pada kaget kayak gitu, yang kayak usil-usilnya itu yang kayak gitu kadang, terus tuh kayak, mmm, misalnya handphonenya disembunyiin. Nah, tapi kalau misalnya gampang marah tuh kan, "Mana handphone aku?" Terus ngebanting-banting pintu banting apa deh kayak gitu juga ya namanya <tsk> kumpul keluarga ya ada-ada aja lah kejadiannya. <chuckles>
Waw. <laughs> Mhm.

Wow wow, di mana Kakak, karena sering ngelawak, malahan sampai orang itu enggak nganggap Kakak, serius gitu ya. <chuckles> Tapi
Iya, tapi kalo aku diem pada takut, kayak "ini orang kenapa kok diem, biasa tuh dia kayak burung, berkicau, terus terus kayak ngomongnya asal, ngalor ngidul, tiba-tiba kok diam, ada apa." Kayak tadi tuh di kantor aku lagi mumet banget kan, banyak revisian, kerjaan, terus habis itu kayak aku tiba-tiba udah datang ke event malam-malam, padahal aku tuh udah janjian, pengen ke Matcha Festival kan sorenya, terus aku bete banget bete banget kan, terus aku diem aja, terus mereka bilang kayak "Kamu bete gara-gara kita?" "Enggak aku enggak bete gara-gara kalian, karena aku tuh bete tiba-tiba disuruh datang ke event pulang malam, padahal kan aku pengennya datang yang pagi yang ada lala hutannya," kayak gitu-gitu, karena saking saking aku jarang diem dan serius, jadi kayak pas aku diem orang pada kayak "Nih orang kenapa?" gitu.
Heeh. Mhm. Wow. Paham. Oh. Betul betul, jadi di mana kan, jadinya kayak rasanya aneh gitu ya Kak heeh. Tapi, Kakak, sendiri nih kalau di lingkungan pertemanan ada enggak sih sebutan lucu untuk Kakak, Mungkin kalau ada orang yang, eee, badannya pendek gitu jadi panggilnya si kecil si kecil gitu, atau enggak yang misalkan mukanya agak bule, jadi si bule si bule gitu. Nah, kalau Kakak, sendiri nih, ada enggak sih panggilan kecil?
Iya. Mmm. Nah, itu beda-beda sih, aku banyak banyak banget panggilan kecil. Jadi, waktu masih TK, a masih TK SD itu, kan aku di kayak satu yayasan yang sama kan, sekolah Islam gitu, terus habis itu, ya udah karena rambut aku kuning, terus aku kayak putih jadi orang-orang pada bilang kayak, eee, "Bule bule, tapi bule kampung, <chuckles> bule kampung," kayak gitu-gitu. Terus jahat banget emang, tapi aku bawa ketawa aja udah, terus habis itu, eee, karena aku cerewet, jadi ada yang panggil "nenek," terus habis itu ada juga, kan aku pernah bikin zaman dulu kan kita suka bikin di binder gitu kan nama panggilan, aku suka bikin nama panggilannya "Linda" kayak gitu-gitu sih, kata aku kayak "Linda," ada juga mmm, ada banyak sih sebenarnya, aku lupa dipanggil apalagi ya, tapi seingetku ya "nenek," "bule kampung," "Linda" itu sih. Ada banyak tapi aku lupa, ada banyak.
Nah, boleh tuh ceritain kira-kira dari teman-teman Kakak. <chuckles> Jahat banget ya Kak. <laughs> Iya. Wah wah wah.

Betul betul. Nah, kalau Kakak ini pernah enggak sih, ada kebiasaan lucu atau bercandaan, yang malahan diterusin sama orang lain, misalkan dari temen Kakak, yang yang Kakak ini nge-jokes duluan gitu, dari pertama Kakak yang ciptain jokes-nya atau becandaannya, eh, tapi malah diikutin sama temen-temen Kakak, ada enggak?
Iya kan. Mmm. Heeh. Ada misalnya kayak, "Eh," iseng-iseng dia asbun, kek, "ih, enak ya, makan Pho," Pho makanan Vietnam. Terus temen aku langsung kek, "Iya yuk," "ke mana?" "Vietnam," "gila kali," kayak gitu gitu. Nah, kita bercanda tuh yang kayak gitu gitu kalau di kantor terus kayak terus ya, pokoknya kayak asbun-asbun gak jelas aja, "Yuk, ce cek tiket, yuk cek tiket" "ke mana?" "Ke Taipei," "orang gila," kayak gitu kan, "emang udah ada uangnya?" Kayak gitu gitu, bercanda-bercanda nggak jelas aja sih.
Iya. <chuckles> Buset. <chuckles> Oke oke, bener-bener ya, Kakak ini punya keluarga itu yang lucu, temen-temen juga yang, suka nge-joke gitu ya, Kak. Heeh, tapi pernah nggak sih
Banyol iya. <chuckles> Sebenernya stres sih, jadi stresnya tapi disalurkan ke kelucuan itu, daripada kita stres, terus kita, eee, enggak lucu kan, jadi nanti tambah stress, jadi kita bikin aja lawakan-lawakan hidup ini. Makanya kan ada orang yang bilang kayak, "Lucu banget sih, traumanya apa?" Yang kayak gitu gitu loh, karena memang orang lucu tuh, banyak traumanya sebenarnya, katanya psikologi sih.
Wah, betul betul betul. <laughs> Oke oke, menarik, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir untuk, eee, untuk Kakak ya, dari aku ya. Nah, misalkan nih, ada nggak sih, ha hal-hal yang perlu Kakak hindari dalam bercandaan. Misalkan dari kata-kata yang sensitif, atau, eee, menggunakan nama orang sebagai bercandaan, karena kan mungkin itu bisa memicu kemarahan orangnya ya, atau, eee, dan kondisi gitu, kalau mhm.
Mhm. Heeh. Oh. Itu pernah sih. Tapi bukan aku yang memulai, eee, jaman-jaman aku sekolah jaman-jaman aku sekolah tuh kan, emang lagi sering ya, panggilan kayak nama orang tua jadiin bahan bercandaan. Itu tuh aku pernah berantem, tapi akhirnya yang datang bukan ak mamaku yang datang, terus di labrak sama mamaku, terus temenku jadi nggak berani lagi ngomong kayak gitu.
Oke, bisa diceritain?